À, thế lại phải cho à?
Ừm, đúng rồi mình phải cho phải cho nó về quê. Rồi, ờ, như lần sau đó thì nó cũng bị, ờ, kiểu như, ơ, bị xích, bị sổng bị xích, ơ, sổng dây á, là nó cũng chạy vào rừng, ừm. Thì hông biết giờ nó như nào nữa, chắc cũng, ơ, cũng già lắm rồi.
Ờ. Ờ, thôi được đi. Cho nó v cho vào rừng có khi là nó cũng sẽ có những cái nó hạnh phúc và nó <chuckles> nó tìm được tự do. Ừm.
<laughs> Cũng cũng có thể là nó sẽ hạnh phúc, cũng có thể là nó sẽ không. Thật sự là lúc chia tay thì, ờ, nghĩ nhiều nhưng mà đâu có làm gì được khác, ừm, tại tại vì nó được nuôi- nuôi quen rồi á. Ờ, mình thấy á, khi mà nhà có động vật á, ừm, mấy đứa nhỏ có vẻ giàu tình cảm hơn, ơ, bắt đầu biết thích á. Tại vì mình có một đứa cháu, gia đình gia đình đứa cháu ấy thì hoàn toàn không thích chó hay mèo gì cả, và mỗi lần thấy là cứ: "Í i, ghê quá! Cho chó đi ra, đi ra đi." Nhưng mà có một thời điểm hè bị câm đứa bé đó đi về nhà mình chơi với cháu mình á, một thời gian á, thì nó cũng quấn những con chó, con mèo nhà mình và nó cảm thấy yêu thương, chứ không có còn, á, bị ch cảm giác xa lánh như trước nữa, thì mình nghĩ đó là một cái tích cực.
Ờ. Đó. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. Đúng rồi, các bạn ấy sẽ